Jadi setelah itu yang berubah dari hidup kamu apa? Setelah kamu berani, eee, memasang batas dengan tegas gitu?
Mhm mhm. Eee, iya lebih lebih hi hidup aku lebih ter lebih teratur gitu, lebih terarah. Jadinya, eee, orang kalau mau eee, siapapun yang mau melanggar batas itu jadi nggak berani, gitu. Misalkan aja, aku tipe orang yang nggak bisa, eee, terlambat gitu. Aku bilang aku udah bilang, "Besok kita janjian jam 7.00, kamu nggak datang jam 7.00 aku pergi," dan aku lakukan. Gitu, kalau aku tinggal. Jadi, kalau temen-temen yang jalan sama aku tahu nggak bisa nggak bisa kalau tentang sama aku tuh kalau jalan sama aku tuh telat. Biar udah beli tiket nonton aku di dalam duluan masuk, waktu kapan. Mhm.
Mmm, mhm. Oh. Mhm. Mhm. Mmm, oke oke. Mhm, berarti kamu bener-bener, eee, ada konkretnya yang kamu tunjukin gitu ya. Bukan sekedar yang kamu, “Aku punya batasan ini ini,” tapi kamu bener-bener tunjukin gitu ya. Kamu berani tunjukin bahwa, "Kalau kamu melanggar batas itu ya, eee, resikonya beneran terjadi loh seperti ini," gitu. Oh.
Betul. Iya. Mmm. Betul, iya. Iya. Seperti itu, iya. Jadi dan buat diri kita sendiri juga lebih terarah, kita lebih tertib, lebih disiplin. Mhm, itu sih efeknya, dampaknya itu, mmm.
Iya iya iya. Oke oke. Jadi ka tapi kalau yang paling simpel, Kak, buat kamu gimana sih cara ideal bilang tidak tanpa bikin drama gitu?
Eee, kalau menurut aku sih cara bilang tidak ya katakan dengan jujur aja.
Simpelnya. Mmm, oke.
"Aku lagi capek, gak bis" "Eee, pergi yuk nonton, kona pulang kerja." "Eee, maaf banget ya aku nggak bisa, aku capek banget kayaknya butuh istirahat deh," gitu.
Oh, jujur dengan keadaan, tapi perlu ngasih solusi gak menurut kamu?
Jujur dengan keadaan. Iya, betul, kalau misalkan, eee, deket iya, tapi kayaknya kalau nggak terlalu deket nggak usah sih. <laughs> Heeh. Iya. Iya, betul, bener bener, bener banget. Iya.
Oh, oke oke, ya udah cukup lah, iya iya, tidak tidak, gitu aja ya, sebatas itu ya. Oh, oke. Wow, menarik sekali, Kak, obrolannya. Makasih ya kamu udah cerita, ini seru loh, <chuckles> pengalaman kamu seru banget. Iya iya iya, mmm. Kita mungkin bisa ngobrol lagi nanti iya.
<laughs> Seru banget loh. Heeh, iya, thank you loh, udah bisa ngedengerin. Iya, mudah-mudahan, aduh, sampai jumpa ya. Iya, sampai ketemu, sampai jumpa.
Iya, sampai jumpa, Kak.

Aku pernahlah, marah-marah kali ya, aku bis aku bilang sih sama dia, "Eee, kamu tuh nggak tau diri ya, udah aku temenin malah kayak gini ya," git pernah pernah juga pernah juga. Itu sih emang agak parah sih waktu itu jadi ya, eee, aku mau nggak mau harus ngomong kayak gitu. Gitu, tapi memang ada sih tipe orang yang digituin juga dia nggak feel bad loh, nggak merasa bersalah. <laughs>
Aduh, wow wow, oke. Oh, oke. <clears throat> Iya iya iya, kayak lempeng aja gitu ya, kayak, "Oh, ya udah," tapi gak tersinggung gitu kan?
I Heeh, enggak tersinggung cuma bilang, "Aduh maaf ya maaf ya," sambil ketawa-ketawa. Ada memang memang memang ada yang kayak gitu sih, memang orang emang tuh orang tuh unik-unik banget ya?
Mhm, mmm. Iya sih, tapi kalau balik ke temen kamu tadi ya ada momen yang lain juga enggak yang menurut tap menurut kamu tuh paling sulit gitu buat kamu waktu harus bilang enggak gitu, dan sulitnya karena apa? Mungkin ada salah satu perlakuan dia yang kebiasaannya dia lakukan tapi menurut kamu itu udah udah enggak wajar, terus kamu mau bilang, enggak cuman kamu sulit mau bilang enggak itu.
Mmm, hmm. Oh. O heeh. Iya iya iya, pernah, mung pernah pernah. Karena kayak, eee, kayak misalnya waktu itu kita dalam sebuah kepanitiaan ya, mmm, eee, dia tuh mau main musik. Jadi aku ada buat kepanitiaan ini tiap bulan, eee, e event-nya, eee, sementara kan pemusik bukan cuma dia gitu, tapi karena dia ini paling deket sama aku dan dia yang paling, eee, sering, eee
Mhm. Oke. Oke.
sama aku latihan bareng gitu, dia tuh yang support aku banget gitu, eee, sampai workshop-workshop tentang event ini aku ikutin dia juga yang support. Jadi saat dia pat aku mau ngasih kesempatan yang lain tuh, enggak enak banget karena dia selalu bilang, "Gue aja gue aja," itu pernah tuh, itu gak enak banget. Karena ngeras aku ngerasa hutang budi. Itu yang bikin gak enak, itu sih yang bikin gak enak.
Mhm mhm. Mhm. Oh. Iya, mhm. Mmm, oke oke. Tapi kalo ketika kamu, eee, berhasil ya kayak menyampaikan batas nih yang paling penting mungkin yang pernah kamu tegaskan ke orang itu, dia s cenderung ngasih respon yang kayak gimana tuh?
Mmm. Mmm. Mmm. Eee, mmm Eee, beberapa case sih dia, eee, tidak peduli.
Oke.
Eee, dia tetep ngotot, eee, tapi ada ada ada juga yang, eee, dia ikutin akhirnya, entar juga dia ah.
Wow. Karena dia akhirnya paham gitu ya, setelah kamu jelaskan bahwa batas ini tuh jika eee, kamu tegaskan tuh itu karena, eee, berhubungan dengan dampak, berhubungan dengan sesuatu gitu. Setelah itu oke oke.
Iya, kan aku jelaskan, mhm. Iya. Iya, betul, setelah aku evaluasi, aku kasih evaluasi ke ke dia, "Eee, evaluasi kamu ini udah kesempatan yang kesekian kali aku kasih. Hasil evaluasi kamu seperti ini mohon maaf, eee, di bulan depan, eee, kamu nggak bisa dulu nih tugas lagi, kamu coba deh, eee eee, belajar lagi, eee, amati lagi," gitu. Eee, ke aku aku udah eee, dia sih terima sih, tapi aku kasih tahunya benar-benar baik-baik kalau yang itu, karena kan mhm, karena ini kan me eee, tugas ya, jadi harus harus disampaikan dengan baik dan ada bukti otentiknya gitu, gitu. Dan kalau yang kayak gitu kita harus after care sih.
Oh, mhm mhm. Mmm, mhm. Oke oke. Oke. Mmm. Mhm, nah

Oh. Tanda tanyi tanda-tandanya b eee, batasnya tuh gimana ya, mungkin gini kali ya. Eee, karenas karena saking sayangnya gitu, eee, aku punya dua pengala dua pengalaman sih, yang satu aku attached banget sama sahabatku. Yang satu lagi, aku jadi selalu jadi hero buat dia, gitu. Terus mmm, mhm, kalau pas yang sama teman aku yang aku sangat damba-dambakan itu, pas dia pindah kota, aku tuh heart broken banget, kayak di kayak ditinggal nikah kali ya, nggak tahu itu, kayak apa ya rasanya, sampai sampai sampai ke IGD tuh bisa seminggu 3 kali. Kayaknya tuh
Mhm. Oke. Oke. Oh, mhm mhm. Sampai IGD?
Iya, kan asam lambung naik, stres stres sih.
Gara-gara stres ditinggal teman kamu pindah, tempat tinggal?
Heeh, dia pindah kota, dia pindah dia pindah dia pindah ke yang lumayan jauh, dia pindah ke Lombok, gitu. Mhm, wen mhm mhm, dia lumayan jauh. Eee, susah banget gitu nerik karena karena aku tuh nggak punya batasan ya, kayak aku tuh selalu apa-apa tuh dia, gitu. Dia tuh benar benar tempat sampah, dia tuh sangat aku tuh sangat adore temanku ini sih sebenarnya. Jadi ak kayak udah nggak punya batasnya. Diat dia tuh juga udah sering, ngomong, "Udah dong, jangan nempel mulu sama gue. Gue bu gue butuh nafas." gitu. <laughs> Mhm.
Mhm mhm, oh oke. Oke oke. Mhm mhm. Oh berarti ini konteksnya malah temen kamu yang akhirnya, eee, ngomong ya, kalau dia perlu batas gitu?
<giggles> Iya ih. Iya iya iya iya. Iya iya iya.
Oke, eee, seru seru, tapi kalau yang, eee, kalau misalkan di-switch nih, temen kamu yang satunya tadi, eee, gantian kamu yang memberi batas ke temen kamu kah atau gimana?
Mmm. Oh betul, nah eee, hmm, betul.
Ah. Nah aku penasaran nih, cara kamu mulai ngomong soal batas tanpa bikin suasana jadi tegang tuh kayak gimana waktu itu?
Mhm. Eee, justru yang gampang itu karena udah deket, jadi bisa kasih tau batasnya di mana. Kalau yang sus yang yang susah itu kalau nggak deket ya, kalau sama dia aku bilang sih, mmm, misalkan, eee, waktu itu, <tsk> mmm, dia tuh bisa datang ke kantor aku kapan aja dia mau, gitu. Eee, aku bilang aku bilang, eee, "Walaupun walaupun mungkin, eee, di kantor tersebut, eee, saat ini memang aku yang pegang kendali, ya jadi tapi kamu kan tetap aja orang luar. Itu tuh nggak bisa kamu dateng ke tempatku tuh kapan aja, kayak gitu loh. Kamu harus" mhm mhm mhm.
Mhm, hmm. Oke, mhm. Mhm. Mhm. Oh, sebentar sebentar, sorry sorry, bentar. Aku perlu konteks yang lebih spesifik. Jadi ada momen heeh, momennya tuh atau pengalaman kamu tuh, ini tuh, bentu eee, temen kamu tuh kayak sorry kalau aku bilang kayak, kurang ngerti batasan itu dalam hal apa, apakah dia tiba-tiba nongol di kantor kamu?
Lebih spesifik hmm.

Ow masa sih, kenyataannya, e iya kita tuh baru berantem banget baru berantem banget. Kita tuh baru berantem baru berantem banget loh. Jadi, e jadi dia tuh, eee, kayak punya, e teman baru, lebih tua juga sama anaknya, dia sukanya sama yang lebih lebih tua a sama aku beda 9 tahun, sama yang, eee, temanku ini beda 5 tahun. Eee, aku tuh ngerasa ,e karena aku menganggap dia lebih ke adik ya. Tapi dia aku aku dia tuh sering ngumpetin gitu loh kalau, eee, mau per mau nyamperin, eee, teman dia yang baru itu. Lalu suatu ketika aku tanya ya, "kamu suka ya sama si A?" "enggak enggak" ya dia tapi dia cara memperlakukan si A itu kayak memperlakukan aku gitu, tiap hari ketemu, gitu. Dia bilang nggak, ya, sampe akhirnya kita, eee, aku nggak mau main lagi sama dia karena, eee, masa hal kecil aja bohong sih, gitu. Ya, kalau menurut kamu dari dari menurut kamu kayak gitu, eee, anggapnya lebih dari teman ya, kalau dateng-dateng terus kayak gitu?
Iya. Eh, heeh. <laughs> Oke oke. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Ke Aduh, heeh eh e oke, oh oh. Iya, karena itu tadi, kayak sangat sangat sangat, sangat effort, kes kemudian sangat kayak protektif gitu kan, kayak sangat me memastikan bahwa bahwa, eee, "aku perlu hadir buat kamu" gitu. "Aku nggak bis aku nggak mungki aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu, kamu tuh harus selalu di dekat aku" gitu loh. Kesannya sih kayak gitu ya, tapi hmm.
Effort kan? <laughs> Iya. Iya iya. Ah hah, iya. Eee Kesannya ya tapi tapi yang sedihnya kayaknya, aku hanya sumber validasi dia sih. Mhm Mhm. Iya Iya, heeh.
Aduh, aduh, oke oke, terlepas dari itu semua ya Kak, eee, akhirnya langkah pertama yang kamu ambil, sebelum nyampein batas ke orang lain nih, apa biasanya?
Mmm. Heeh. Eee, biasanya aku mulai kode-kode dulu sih, kalau misalkan mau batas yang karena dulu juga sama dia, hubungannya dari kode kayak misalkan, eee, dari yang 5x seminggu datang, aku bilang, "eee, ti sekarang aku mau gereja 3 kali seminggu aja deh, mau misa paginya." mmm, "Oh kenapa?" "Ya aku mau tidur lebih pa lebih lama aja" "Oh oke" ya gi jadi, di nggak langsung ditebas gitu. Jadi kasih kode-kode dikit dulu hmm.
Oh, oke. Mhm. Mhm. Oh oke oke. Oke, berarti menurut kamu ini, eee, ya jelas ada perbedaan ya, menolak dengan sopan dan menolak yang nyakitin hati, gitu. Eee, tapi ini juga tentunya berhubungan juga, mmm, dengan cara gimana kamu menyesuek menyesuaikan cara ngomong batas ini tadi, ke orang yang berbeda-beda kan. Tapi, kamu pernah nggak ngomong sama orang lain, mungkin teman kamu yang lain atau siapa, yang kamu rasa dia juga udah kayak over gitu, tapi mungkin kamu cara, menyampaikan karena kamu mungkin udah gedek gitu ya, menyampaikan kamu tuh kayak yang agak, tegas gitu loh.
Hmm. Iya. Iya, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya betul. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm, mmm. Mhm hmm hmm, iya. O oh, e gimana cara aku nyampainnya?
Hmm hmm.